Entendi.
Eu terminei, era umas 16:00, ainda, estava de dia, né.
Uhum, não deu pra pra ver como é que tinha ficado o resultado, porque não não estava à noite ainda.
Então, dever cumprido. É, até liguei, até liguei, né, e acendeu tudo, e falei: "Beleza, quando der 18:00, todo mundo para fora ligar".
Uhum.
Tomei um banho, "Ah, estou livre dessa" "desse problema.", né, resolvi, esposa feliz, Natal feliz.
Uhum. Ah, ela ficou feliz, então.
Ba
Até ver o resultado.